Então, teve u um que foi um pouco menos, perre um um pouco um perrengue um pouco menor. Mas a gente conseguiu ti tirar de letra que foi eh, pra essa viagem como ele só queria fazer a França, eu tinha dito, a minha única exigência né, na viagem inteira foi assim "olha, eu quero conhecer Amsterdã." Eu tinha von muita vontade de conhecer Amsterdã, porque tinha uma novela que passava na Globo há muitos anos atrás e que retratava muito bem Amsterdã, sabe? Os canais
Aham. Ah, entendi. Aham. Ah, e você ficou en encantado. <chuckles>
Fiquei encantado eu falei "não eu tenho que ir nesse lugar". E aí eu olhei na internet e pesquisei, eh, um trem de Paris pra Amsterdã, eram 2 horas só, no tipo, e
Aham. Nossa, super rápido.
Super rápido, eu falei "não, eu não vou deixar de de ir em Amsterdã que é uma coisa que eu sempre tive vontade e já estou aqui, eh, gastei dinheiro, tive que pegar dinheiro emprestado, tenho que ir ne nesse lugar. Não é?
Aham. Aham. Já está aqui mesmo todo é.
Aí ele tinha concordado, né, meu amigo falou "não, tudo bem, vamos lá", e a gente veio. Hoje em dia eu moro aqui na na Holanda, né? Mas na época, eu
Ah, então a apaixonou de uma forma que foi até morar depois, né? <laughs>
<laughs> É é, pois é. Pra você ver, mas eu não não foi planejado, tá? Aconteceu mesmo a a vida que <chuckles> que me que me trouxe pra cá, mas, assim Exato.
E que levou, né? Atraiu para o para o seu desejo profundo ali.
Atraiu, talvez nem eu soubesse disso, sabia? Mas, assim, foi encantador quando eu conheci também Amsterdã, a gente teve a oportunidade de vim aqui depois que a gente conheceu Paris, a gente, f visitou Monte São Michel, Versalhes, eh, outras outras partes, né? E a gente veio pra Amsterdã, e foi muito legal. Eu eu fiquei encantado, eh, aproveitei a legalidade da cidade, sabe, tipo, pra curtir um pouco de tudo e
Aham. Nossa. Aham. Aham. Ah, entendi, sim sim sim. Deu para aproveitar de tudo um pouco ali né, então, comeu bem, viajou para os lugares onde você queria. E o que mais que você fez nessa viagem?
Sim. Exato. Ah, eu tinha até esquecido do do perrengue, rapaz. <chuckles> O perrengue foi exatamente esse, antes de vim pra cá. Eu a gente tinha comprado o trem pra vir, mas a gente acabou que se atrasando com mala, com tanta coisa que a gente não esperava que iria no no ser um um um empecilho, a a as malas, as bagagens, foram um empecilho, a gente não conseguiu andar rápido. O trem, a gente comprou online, e achou que ia conseguir, che e mesmo pegando um metrô, que a gente pegou um metrô que deixou a gente na estação. Mas aí era uma muvuca, tinha tanta gente, a gente tendo que a escada rolante quebrada, a gente não conseguiu, teve que subir com as malas
Ah, conta o perrengue. Ah. Certo. S Nossa, com a mala grande ali, aham.
na escada comum. Mala grande, né, da viagem que a gente tinha programado 20- 20, 25, dias de viagem, então tinha muita roupa.
Nossa, mala grande, né? Aham.

Eh, a gente tinha programado, as passagens elas já já estavam compradas, e, eh, baseadas no no no período que eu ia receber também esse bônus. Porque eu não tinha comprado ainda, não tinha trocado dinheiro, sabe. Então eu falei, assim: "Olha, preciso receber u uma boa grana, pra eu converter, né, pra pra para o euro e ir com um dinheirinho legal pra essa viagem". E aconteceu que o bônus não foi pago no mês que que eles tinham dito que iam pagar, e
Ah, legal. Sim, sim. Nossa, quebrou toda a programação então, né. E que que você conseguiu fazer? Como é que você contornou essa situação?
Toda a minha programação, nossa. Olha, eu tive que pegar minha caroça de pau e pedir dinheiro emprestado pra minha mãe. <laughs> Falei assim: "Olha, não tem jeito, já tá com passagem comprada e e e o mês que vem eu te pago" e aí "Ai, essa conversa", aquela coisa, né, aquele estresse básico. Mas deu certo, eh, ela me emprestou o dinheiro, foi o suficiente, meu amigo também, eh, me complementou com alguma coisa, eu troquei, né, a a moeda e aí eu consegui ainda fazer a viagem no mesmo na mesma data, sabe, só que com esse, eh eh eh, percalço, né, que que deu errado ant
<laughs> Aham, aham. Boa. Aham, entendi.
Eh, e eu me lembro que a a gente fez, eh, eh, meu amigo só queria fi ficar na França. Ele falou assim: "Olha, vamos fazer, eh, Paris, porque Paris é uma cida e fazer
Ah, tá. Certo, ma mas ele queria ficar somente em uma cidade ou ele ele tinha programado várias cidades pra vocês visitarem?
Várias cidades, eh, Paris seria meio que a base nossa, né. A gente se hospedaria em Paris, e aí, eh, conheceria a cidade, eh, 1 ou 2 dias por lá, e depois a gente e exato, e e para os lugares que a gente fosse conhecer, a gente iria e voltaria, né. S se hospeda não se hospedaria nos lugares, era só passar o dia e voltar pra pra Paris, e a gente
Ah, tá, perfeito. Ah, entendi. E voltava. Entendi, perfeito.